Nandito ako ngayon sa Japan kasi, ah, December malapit na 'yong Pasko kasama ko dito 'yong kapatid ko ininvite kami sa Japan kasama 'yong anak ko. Eh, 'yong kapatid ko dito sa Japan 'yong asawa niya Japanese, mayaman kasi 'yong napangasawa ng kapatid ko, negosyante, tapos 'yong mga, ah, kaibigan ng bayaw kong Hapon mga negosyante rin. Hindi lang sila mga basta, ah, CEO dito sa Japan. Kaya naman, 'yong nandito kami ngayon, ah, habang nagbabakasyon, bale tourist kami dito ng ano, ah, 3 months. Tapos mga ano na rin ako dito, magdadalawang linggo. So dahil mayaman nga pagdating sa pagkain talaga namang ano maraming masasayang kasi sa dami ng pagkain. Sa bahay pa lang ng kapatid ko dito ano, eh, kasama namin nakatira 'yong 'yung biyenan ng kapatid ko sila Obaachan saka sila Ujisa, na kapag nagluto ng pagkain 'yan almusal pa lang sa umaga, talagang sagana na 'yong mga, ah, tempura, 'yong mga basta 'yong mga mamahaling pagkain na hindi natin makakain sa bansang Pilipinas. Kaya ako naman ang ginagawa ko, kinakain ko na lang ng kinakain kasi nanghihinayang ako ang dami kasing, ah, nasasayang na pagkain. Hindi kasi sa ano 'pag lumalabas naman kami hindi masyadong nauubos lahat yung pagkain sa bahay, 'pag lumalabas naman kami puro pagkain na lang din. Kung saan-saan mamaya kakain sa restaurant tapos kakain na naman sa mga ano, iba't-ibang restaurant mga eat-all-you-can so na-pi-pressure ako na dahil sa panghihinayang nape-pressure ako na ubusin 'yong mga pagkain. Kung puwede nga lang ibato sa Pilipinas eh, gagawin ko kasi alam mo naman sa Pilipinas 'di ba, mahal ang mga bilihin hindi masyadong, ah, na-a-afford 'yong mga pagkain, ah, kung ano lang talaga ma-afford mo ko, talagang medyo, ah, malaki-laki yung sweldo mo. Paano ko kaya haharapin yung ganitong, ah, pressure pagdating sa pagkain?
Yun nga 'no, ah, sa totoo lang <clears throat> excuse me. Ah, sabi mo nga kasi, syempre 'pag sa bahay marami na kayong pagkain tapos paglalabas ganun na naman, tapos hindi naman simpleng pagkain lang dahil sabi mo nga, ah, nabibilang sila sa ma medyo sabihin nang mayayamang angkan 'no. So, ang tendency para sa'yo is <clears throat> excuse. Ang tendency para sa'yo is yung bang tipong gusto mo 'yong napre-pressure ka kasi ayaw mo siyang masayang, gusto mo sana siyang ubusin pero siyempre hindi naman pwede so, ayun ang pinaka-ano mo sa'yo, kung anong gagawin mo 'no. Ah, 'pag pa 'pag ba nandoon ka sa partikular na sitwasyon 'no, ikaw ba ay nangyayari ba naman na halimbawa, ah, ah, yung yung tipong bang gusto mong oo yun bang tipong gusto mo nang umayaw na, eh, I mean gusto mo pang kumain, pero let's say halimbawa yung, ah, pinipilit ka na sasabihin ng halibawa kapatid mo o <coughs> excuse ah.
Mm. Oo.
O ate ganyan, o kapatid, o dapat, ah, pig tigilan mo na kasi, siyempre baka mamaya mo hindi mo na kayanin kasi ma me medyo napaparami ka na. O nangyayari ba sa'yo yun? So ano nagiging ano nagiging reaksyon mo kasi 'di ba considering na sabi mo nga nanghihinayang ka?
Oo, oo. Oo, oo. Oo, pinipilit kong ubusin, oo, kasi nga sayang lalo na sa mga ano, eat all you can, hindi naman kasi puwedeng 'yung mga house rule sa, eat youl all eat all you can na mga restaurant, hindi kasi puwedeng, ah, mag-takeout, 'di ba? So ano, ah, uubusin ko talaga siya, tapos sa ibang restaurant gano'n din hanggang sa ano, busog na busog na ko. Pero binabawalan naman ako ng kapatid ko na, huwag ko na raw ubusin. Oo, 'yon nga lang kasi nanghihinayang ako, eh, mm.
So ano a pagkaganon na ikaw pala na may pinipigilan 'no, tapos parang naglalaban kasi 'yung sinasabi ng ate mo, sa kagustuhan mo na kumain pa, kasi nanghihinayang ka. So anong ep epekto sa'yo no'n, kasi busog ka na, 'di ba? Anong pakiramdam mo?
Oo, ayon, 'yong epekto no'n. Ah, lagi ng sumasakit 'yong tiyan ko, siguro may tama na 'yong atay ko. Minsan pa naman nakapanood ako sa ano, YouTube ni Doc Willy Ong na 'pag nasosobrahan pala sa pagkain 'yong tao, magrereklamo 'yong atay, kaya tatamaan talaga 'yong atay, oo.
Ayun, oo. Siguro ano, <sneezes> excuse me, ha, kasi medyo ano ako ngayon. Siguro ang masasabi ko sa'yo base sa sinabi mo na eh, pero teka ha, ma maiba ako, ma I mean maisingit ko lang kasi curious lang ako, ikaw ba naman, ay wala ka ba namang dietary problem, I mean okey lang ba sa'yo na kumain nang kumain, wala ka bang diabetes, bukod do'n sa atay na sinasabi mong pinangangambahan mo na baka malagay sa alanganin?
Ah, wala nanaman wala wala naman akong mini-maintenance pero siyempre, nangangamba rin ako lalo pa naman mahilig sila dito sa mga, parang mga grilled grilled na mga beef, grilled chicken, pork, 'yong mga gano'n. Siyempre nagwo-worry din ako kahit papaano, pero, ah, marami kasi dito 'yong mga healthy foods, marami sila 'yong mga parang ini-steam lang ng mga ano, ah, broccoli, 'yon mga healthy naman ang mga pagkain nila. Oo.
Hmm. Pero sabi mo nga, 'di ba, nag-aalangan ka do'n sa atay mo kasi 'yong mga grilled foods, ang tinitira niyan is 'yong pancreas, 'yong tawaging lapay, 'di ba, oo. <clears throat> So so so so bale, 'pagka lagi kang kakain, lalo na 'yong mga grilled na 'yan, eh posible nga na maapektuhan 'yong ano mo, 'yong atay mo, kasi 'yon nga ang tinitira. Kasi gawa din, 'di ba, binaba binabangi, sa amin kasi binabangi 'yon, 'yong gini-grill, 'yong niluluto sa pausok, 'yong ano 'no, 'di ba like charcoal 'no. Kumbaga naman sa ano, is 'yong sa oven nyan, ganyan 'no, oo. Oh, kasi ang tinitira nga no'n ay 'yong pinakalapay ba, kaya ang oo, mahirap 'yon, magkakaroon ka ng health problems. So sa ganon, siguro ang maipapayo ko sayo ay, um, kausapin mo yung sarili mo. Alam mo ba yung tipong sabi nga natin, ka parang mga bata yan eh, nag-i-imaginary ano ka, friends sa sarili mo. Yun bang kausapin mong, hello self, kailangan pigilan mo, kontrolin mo yung sarili mo para mahindian mo yung mak matutunan mong tanggihan yung tawag ng pagkain. So in other words, andun dapat yung disiplina at saka kontrol, kasi lalo na alam mo, busog na busog ka na, eh baka sabi nga 'di ba, sabi nila ano, ah, <clears throat> may nakakaligtas sa putok ng bulkan pero, wala sa putok ng tiyan, 'di ba, sabi nga nila, oo. Kaya siguro dapat disiplinahin mo yung sarili mo, o tapos, ah, ang sa tingin ko 'no, kung halimbawa naman na sabi mo nga ay nanghihinayang ka, tapos sabi mo eat-all-you-can, so walang way para magbalot ka, edi ganito na lang, kasi sabi nila ha, ang pagkakaalam ko, 'pag daw ang pagkain mo ng paunti-unti, yung ah, anong tawag dito, yung bite-size lang.
Hmm. Oo, oo. Hmm. Hmm. Hmm, mm. Hmm, mm. Hmm, okey. Ah, oo, oo, o. Oo, alam ko 'yun.
Oo, <clears throat> nakakatulong daw 'yun, para daw hindi kaagad makaramdam ng busog tapos mabilis 'yung digestion nung pagkain. So, I mean sa haba siguro ng kuwentuhan niyo baka hindi mo namamalayan, eh, 'yon palang pinanghihinayangan mong pagkain, eh, unti-unti mo na palang nakakain. Makakatulong din siguro 'yon, pero be mindful, ha, kasi hindi mo naman kailangang ubusin, hindi lang sa nanghihinayang ka, kasi baka naman magkaroon ka ng sakit ng indigestion. 'Yun, siguro, isa 'yun sa puwede mong gawin. Maka tapos, makipag-ano, makipagkuwentuhan ka, libangin mo 'yung sarili mo para makatanggi ka sa tawag ng iyong ano, sa tawag ng iyong wants o 'yung sa tawag ng pagkain, matanggihan mo siya, matanggihan mo 'yong tukso, 'yong tukso ng kagustuhan mong kumain o ma libangin mo makipagkuwentuhan ka para maiwasan mo 'yon. Tapos ikaw na 'yong ano, baka sakaling puwede mo sabihing, "ate nakakahinayang naman 'yan, eh, alangan namang itapon natin," o baka naman ano, o 'di ba? Oo, puwede mo sigurong
Hmm, mm, mm. Oo nga. Kaya nga. Oo. Kasi ano, eh, ang problema rin kasi, eh, bili rin kasi sila ng bili ng pagkain, ang dami na ngang ano pagkain sa ref, ang dami ko na nga rin tinapon kasi 'yong mga iba, expired na. Ang ginagawa ko naman, 'yong mga hindi pa naman expired, halimbawa 'yong kamote kasi nila dito matatamis, eh, 'pag ginawa mong french fries 'yan hindi mo kailangang, ah, lagyan ng sugar, kaya hanggang sa kuwarto, pinapapak ko pa ng pinapapak, para kasing french fries 'yong pagkakaluto no'n. Eh, sa kanila pa naman dito bawal 'yong kumakain sa loob ng kuwarto, eh, para hindi lang ako manghinayang na itapon 'yon, ah, hanggang sa kuwarto pinapapak ko pa ng pinapapak, ayon na nga lang kasi nasosobrahan na nga lang ako sa busog, oo. So gano'n na lang pala ano self-control din ano.
Hmm. Talaga? O Oh, my God. Oo, disiplina kasi hindi naman din maganda lahat ng bagay na sobra masama din. At saka hindi ba uso diyan 'yung halimbawa hindi niyo maubos ang pagkain kaysa naman masira, itapon, ma-expired, ibigay niyo do'n sa mga nangangailangan, 'di ba uso 'yun diyan?
Parang, hindi yata uso dito, kasi parang, marami namang mga mayayaman dito sa bansa na 'to. Hmm.
Ay, hindi ba puwedeng kausapin mo 'yong ate mo na, "Ate, ah, sayang naman 'yan, pupuwede ba na konti lang, na halimbawa ang lulutuin", mga tipong gao'n ba. Humingi ka na lang ng suporta sa kanya para lang, ah, ma-relieve 'yong ano mo, maliban na lang kung ayun nga lang, ang hirap kung kultura na nila't nakagawian na nila, ah, since ikaw ang nagbabakasyon, wala kang magagawa do'n.
Oo, totoo nga yan, hmm.
Pero kung delata, puwede mo nang hingin, sabihin mo iuuwi mo sa Pilipinas.
Oo, 'yon, oo, oo, puwede 'yon, kung mga de-latas lang gano'n. Puwedeng iuwi sa Pilipinas, pero ito kasi ano 'yong mga, 'yong mga luto na. <clears throat>
Mm. Mm. Sayang naman, 'no, sana all may gano'n. Kasi, hindi naman sa pag-ano, pagkain yan, eh. Pero oo, pero, gano'n pa man, mas i-prioritize mo 'yong health mo. Hindi masamang ano, hindi masamang kumain, pero not to the extent, na magkakaroon naman ng masamang resulta sa iyong pangangatawan at kalusugan. Alla, eh, marami pa tayong pag-uusapan, for now, oo, magpapasalamat na lang muna ako sa'yo, kasi nagbahagi ka sa akin ng oras mo, ng iyong kuwento, karanasan, at sana nakatulong 'yong, munti kong payo at suggestion sa'yo, salamat.
Oo, totoo talaga. Oo, oo. Mm. Oo, maraming salamat din sa mga ipinayo mo sa akin. Oo, sige, gano'n na lang gagawin ko, self-control. Salamat sa mga advice mo.
Ingat.